Sim. Assim, eu tive que educar o meu filho e tive que educar o meu marido também. <laughs> É, eu tive que educar o filho da minha sogra também. Porque, eh, ele veio de uma criação mais rígida, né, de uma casa que não tinha diálogo, de uma casa que não tinha conversa, né. E e eu por eu ter es eu estar tudo bem que na minha casa a gente tinha voz, mas não tanta também, assim como eu gostaria. Mas eu estudei pra isso, né. Eu eu estudei educação infantil, eu, eh, enfim, então eu li sempre li muito, estudei muito sobre e eu fui quebrando esses ciclos.
<laughs> Acontece nas melhores famílias. Complicado. Sim. Uhum. Sim. Uhum. Ah. Então além de ser mãe você tem todo um preparo, já tem uma formação em cima do crescimento de um criança?
E é Sim, eu tenho a te a teoria eu tenho 100%. <laughs> A prática a gente vai, né, vai conquistando ali no dia a dia, que nem tudo que parece é. Nem tudo é é assim, perfeitinho.
Perfeito. Sim. É, porque também isso depende de criança a criança, né, pra o método que você vai en ensinar, que você vai educar, vai variar de criança a criança, ou pra você
Sim, exato, aceitação e varia, tá, varia, varia bastante, assim. Por exemplo com, eh, eu acho m acho muito e engraçado também e achei bacana essa comunicação que eu tenho com o meu filho, que eu tô gerando ainda com ele, porque ele, como eu te disse, na adolescência vai ser o meu <laughs> vamos vai ser meu estágio, digamos assim, né. <chuckles>
Ótimo. Sim. Sim. Mas é a sua tese de formação de: "Olha, é assim. Tá vendo?" Deu exemplo.
É. Eu acho que é ali na adolescência, né. Falta alguns aninhos aí, mas tá chegando. <laughs> Teve uma situação que ele estava com um amiguinho aqui em casa
Aham.
E eles estavam ali cochichando, cochichando, cochichando, e eu não me intrometo, porque é a privacidade deles, enfim, né. E aí em um certo momento, o meu filho falou assim: "Vai fulano, fala pra minha mãe, pode contar pra ela". E e o amigo: "Não, não, não, é segredo nosso, eu não vou contar". Aí o meu filho: "Vai, conta! Ela pode te dar um conselho!"
Exato. <laughs> Imagina!